Да все, если честно. Практически. То есть, да, если вот мы говорим, а, п понятно, что вот готовка, да, она всегда на мне. Это, а, м, я я по этому поводу особо не переживаю, по поводу готовки, потому что готовлю я хорошо, а он не готовит вообще, поэтому, а, м, в принципе я бы и не стала, так сказать, за эту обязанность с ним бороться. Да, это нормально. Но всё, что касается,у например, мытья посуды, я бы очень хотела, чтобы он мне помогал. А, но это лежит на мне. Мгм.
Ага. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. То есть, э, мгм. То есть у вас нету посудомоечной машины, да? Каждый раз, как вы поели, всё всё это остаётся, э, для тебя. То есть н ты и приготовила, и посуду помыла, и со стола убрала. То есть ты такое, да, понятно.
Мгм. Мгм, мгм. Да-да. Э, что ещё? Ну, какая-то там уборка, да. А, уборка, она тоже на мне. А, то есть, э, помимо уборки у нас, например, э, кот и кошка. Соответственно, весь уход за животными тоже на мне. Мгм. Стирка на мне.
А уборка? М, а, мгм. А, то есть тоже ко мгм. Мгм.
Н что ещё? Что ещё?
Дети, есть у вас дети?
А а, и Детей нету. А, я бы, наверное, бы тогда совсем бы просто бы легла бы на пол и по померла, наверно, если бы он мне не помо если б дети были и он бы мне не помогал. Вот, но, э, и даже без детей, поскольку я, мгм, помимо этого работаю и подрабатываю, и учусь
Ну да. <laughs> Мгм. М, ничего себе.
а, да, у меня довольно такой, ну, как бы, да, плотный, напряжённый график, и я чувствую, как будто я просто, м, м, я как будто на 4 работах пашу.
Мгм, мгм. Ну да, слушай, а а в магазин кто у вас за продуктами ходит? Тоже ты? И тяжёлые сумки таскаешь, получается?
Да. Я. Да. Э, ну я, а, м, в принципе, не покупаю какие-то не делаю какие-то огромные покупки, а он всегда их донесёт потом уже там, да, от порога до кухни, соответственно. М, вот. Ну, то есть он немного помогает, но совсем чуть-чуть там, не знаю, мусор вынести, например. Ам.
Мгм. А. Мгм. А мгм. А вот, э, ты ему говорила об этом?